Guarda, oggi volevo farti una domanda un po' da 1 milione di dollari come si suol dire, secondo te come si costruisce la fiducia necessaria per parlare apertamente?
Eh, molto secondo me è un argomento molto complicato, e io ho avuto sempre un rapporto un po' complicato un po' con la fiducia perché è difficile che io la dia.
Mh-mh. Okay. Okay, e infatti stavo per chiederti se a darla o riceverla, però mi pare di capire a darla.
Ehm Esatto sì, allora, è difficile perché, mhmm, temo una vo cioè temo o di non essere capita, uhm, perché comunque non è scontato che una volta che parli con una persona ti comprenda al 100% ehm, e sia perché mi è capitato ultimamente, comunque, di magari perdere rapporti, cambiarli, eccetera, e quindi temo che magari un giorno quel rapporto possa finire, e quindi banalmente alla fiducia che io ti ho dato, t le cose che t'ho raccontato, tu un giorno potresti probabilmente andare a raccontare qualcun altro oppure mhmm, cioè e questo romperebbe molto la mia fiducia perché una delle cose che per me è più importante è che se ti racconto una cosa dev'esser tra di noi
Mh-mh. Mh-mh. Sì. Mh-mh. Mh-mh. Certo. Mh-mh.
ehm, e quindi è un po' la paura del: "E se finisce il rapporto? "E se non a non avremmo tra qualche anno più il rapporto che abbiamo adesso?" Però un rapporto non può basarsi su questo, cioè col pensiero che un giorno potrebbe finire quindi, ci sto lavorando.
È vero, mh-mh. Anche perché poi alla fine va a finire che non ti godi i momenti felici che hai, quando li hai, se continui a stare magari, no, con questo pensiero del: "Ah chissà che cosa succede, ah, chissà se succede questo o quello". Quindi tu proprio perché mi dici che non vuoi viverti un'amicizia, un rapporto in questo in questo modo, quando ti ritrovi a pensare a fare questi ti questi pensieri, come cerchi di ritornare diciamo alla alla normalità.
Ehm, non è così semplice, nel senso che una volta che cioè è difficile che io dia fiducia, ehm, nei momenti in cui cioè questi pensieri ce li ho sempre, nel senso che io ho sempre più che il rapporto finisca, ho la paura che un giorno magari racco le cose che racconto tu potresti andare tranquillamente a raccontarla a qualcun altro, oppure magari anche solo sminuire quello che ti sto raccontando, se a me una cosa ha fatto soffrire banalmente, ehm, e tu la sminuisci mentre te la racconto, io il secondo dopo mi pento di avertela detta, quindi esa quindi mi è capitato varie vol s sì
Mh-mh. Sì. Mh-mh. Beh giusto, certo, ma Mh-mh, no volevo chiederti se, mhmm, ti va di di parlarne e di rispondere, hai così paura di questa cosa perché ti è capitato, perché l'hai visto accadere ad altri, o perché è una tua paura e basta?
Eh, allora, che raccontassi poi venisse raccontato a qualcun altro penso, ehm, magari in famiglia, nel senso che io sono molto cioè se racconto banalmente una cosa a mia madre, e p e poi magari mia madre va a raccontarla a mia sorella, che può anche non essere una cosa molto grave, però comunque l'ho raccontata te, quindi non non mi piace i fatto che tu tu poi vai a raccontarla, anche se è una cosa stupida.
Okay. Mh-mh. Mh-mh. Certo. Se tu avessi voluto farla sapere all'altra persona gliel'avresti detta tu stessa, banalmente.
E Esatto esatto. Questo è un po' il mio ragionamento. Però ovviamente non è che posso controllare il comportamento di tutti o prendermela anche per una cosa più stupida capito? Cioè potrei anche prenderla molto in modo superficiale, però invece mi mi impunto proprio. No, f forse perché è una cosa a cui cioè mhmm, ci tengo particolarmente, non so nemmeno se sia giusta o sbagliata completamente in realtà.
Mh-mh. Mh-mh. Certo. Mh-mh. Beh, ba credo personalmente credo che sia molto giusta. Nel senso, come dicevi tu, ehm, ci sono poi delle delle cose molto personali e e quindi, banalmente, come dicevamo se le volessi se ne volessi parlare a qualcuno l'avresti fatto tu stessa no, non c'è bisogno che mhmm, che succeda che esatto, esattamente. In quei casi come ti comporti? Non so, se per esempio con tua mamma è successo però se è successo che cosa hai fatto dopo?
Ci sia un intermediario dici. Ehm no, sono una persona molto diretta, quindi se, tipo, scopro che l'ha detta mia sorella, banalmente, gli dico: "Guarda una cosa che io volevo che te rimanesse tra di noi, se avessi voluto raccontare io a lei gliel'avrei detto." E che su questo io quando mi dà fastidio una cosa eccetera, ehm, lo dico subito e fin da subito dico comunque alle persone ma poi hanno iniziato a capire un po' di più il fatto che comunque è difficile aprirsi, quindi sì a un certo punto io comunque confido e do a una persona io non è che preten cioè un po' pretendo che il rispetto della fiducia che sto dando venga rispettata.
Mh-mh. Mh-mh. Certo. Mh-mh. Sì. Giustissimo. Hai ragione. E, ehm, ti è capitato invece che qualcun altro non mhmm, se se tu l'hai notato, non riuscisse a fidarsi, non perché non volesse fidarsi di te, ma perché aveva un po' la tua stessa paura e in quel caso cosa hai fatto? Anche per, ehm, banalmente farli sentire meglio.
Ehm, penso che uno dei modi cioè un mio modo di comportarmi per, comunque, trasmettere un po' di fiducia agli altri è sentirli ascol cioè farli sentire ascoltati. O comunque se raccontano una cosa, sentirsi coinvolti, sapere di che l'altro l'altro lo sta ascoltando, non lo sta giudicando, ehm, di farlo sentire comunque a suo agio. Secondo me è da questo che poi è collegata la fiducia, perché se tu magari io ti racconto una una m una mia questione che può essere banale e tu ti inizi a sminuirla o dire: "Guarda questa è una cosa stupida" oppure "Basta metterci di pensare" eccetera. Cioè io non è che te lo sto raccontando perché questi pensieri non li ho fatti già io stessa, semplicemente perché magari in quel momento ho bisogno di dirtela o comunque che tu tu come persona, perché magari ho scelto proprio te per raccontarla che tu mi ascolti, che sei un po' dalla mia parte, eccetera. Quindi, mhmm, è difficile in realtà perché comunque l'ascolto attivo è molto difficile ed è una cosa che, mhmm, bisogna un po' allenare. Ehm, e un modo magari sarebbe di mettersi un po' nei pani degli altri perché nessuno ha piacere magari a raccontare una cosa privata e sentirsi giudicati, quindi magari evitare di farlo con gli altri sarebbe già un buon un buon punto.
Mh-mh. Certo. Mh-mh. Mh-mh. Certo. Mh-mh. Giustissimo. Mh-mh. Assolutamente. Ma, uhm, ti è mai capitato che tu a mhmm, dicessi qualcosa a qualcuno e l'altra persona lo sminuisse e, in quel caso, come dicevi prima, sei una persona diretta quindi ne parli, oppure tendi a tenerlo a mente, così poi la prossima volta magari sai che quella non è una persona con la quale ti vuoi confidare di nuovo?
Ehm, allora, un un episodio, cioè un momento in cui ero molto stressata, era sulla scelta universitaria, perché per me era m m molto difficile capire cosa volessi fare, quindi avevo tantissime scelte, tantissime opzioni, ogni giorno me ne uscivi con una facoltà diversa, un giorno medicina, un giorno psicologia, un giorno giurisprudenza, cioè d di tutto, ehm, e non perché io prendessi quella scelta in modo superficiale, ma perché io cercavo di trovar la strada giusta, quindi m'informavo al massimo, dicevo: "Okay questa secondo me è la mia strada." Quindi magari poi andavo a raccontarla a qualcuno, dicevo: "Guarda ho scelto questa, voglio fare questa." Poi magari, mhmm, dopo 1 mese, uhm, scopro magari i lati negativi o comunque scovo una scopro un'altra strada e dico: "Okay no, allora farò quest'altra cosa." Poi andavo a raccontarla, eccetera.
Mh-mh. Okay. <chuckles> Okay. Mh-mh. Okay cambi idee hai cambiato idea spesso, in quel senso dici?
Sì, però questa cosa magari dopo un po' era diventata un peso per gli altri, quindi il fatto che io, comunque, cercavo di coinvolgere le persone nei miei pensieri, nel periodo che stavo affrontando e dopo un po' è diventato un peso per gli altri e quindi dopo un po' ho smesso di farlo, cioè ho smesso di raccontare le cose, fin quando non ho poi scelto la strada decisiva e, devo dire che lì, mi è pesato un po' perché mhmm, cioè comunque cercavo di, non so, coinvolgerli era un momento stressante, quindi cercavo di aprirmi. Poi ho notato che dopo un po' pesava effettivamente quindi ho detto: "Okay, vabbè basta."
Mh-mh. Mh-mh. Okay. Mh-mh. Credi che in quel caso tu non ti sia goduta appieno la tua scelta, proprio perché avevi questa cosa di uhm: "Magari queste persone penseranno che io cambierò idea di nuovo." O che o magari questo ti ha fatto dubitare ancora di più, oppure te ne sei fregata e sei andata per la tua strada, banalmente?
Mhmm, ho semplicemente capito che, uhm cioè, mhmm, ho semplicemente capito il fatto che non sempre le persone son disposte ad ascoltare. Cioè nel senso che anche gli altri hanno i loro problemi, quindi non possono sempre stare lì a, uhm, sostenerti, ascoltare ogni cosa che, uhm, ti passa per la testa, e quindi mari determinate cose me le tengo per me, senza necessità di doverle per forza raccontare. E poi ho iniziato a non raccontare ma neanche non mi pesa neanche più. Uhm, perché comunque non non mi va di sentire commenti, uhm, che magari in quel momento non ho voglia di ascoltare o comunque so che magari non mi potrebbero comprendere al 100%. Quindi piuttosto che rovinarmi l'umore, cioè me lo tengo per me. Fin quando poi non ho preso una decisione decisiva, o comunque, mhmm, non ho preso una strada, mhmm, decisiva in generale tra le opzioni che ho poi nella vita, ehm, non lo dico. Quindi i processi me li tengo per me, le decisioni quando è già stato fatto poi le racconto.
Vero. Mh-mh. Okay. Mh-mh. Certo. Mh-mh. Mh-mh. Okay. Okay, perfetto, e allora 2 domande: la prima è in quel caso non credi che, mhmm, e e questa è una mia curiosità, eh, non non un attacco in alcun modo. Non credi che magari ad alcune persone interessi di far parte anche del processo, e quindi che tu li stia un pochino privando di questa cosa. Oppure è ehm, è un po' un modo per salvaguardarti tu, ehm, e quindi insomma continui continui così e poi la seconda domanda, ti devo per forza fare è, se ti va di parlarne, quale quale università hai scelto, per forza, che cosa che cosa hai studiato?
Ehm, allora la prima domanda uhm, in realtà sì, nel senso che, uhm, circa 1 anno, 2 anni fa ero molto più chiusa e non mi pesava, devo ammetterlo, nel senso che, quando poi, comunque non è ti chiudi, però magari determinati problemi, pensieri, quando poi vai a raccontarli a qualcun altro, secondo me, inizia a diventare più reali.
Mh-mh. Sì. Mh-mh.
Ehm, invece quando te li tieni un po' per te stessa, possono anche essere solo semplicemente solo pensieri, quindi dopo un po' andranno via. Invece il fatto di raccontarlo per me li rende reali, quindi certe cose secondo me son giuste che poi uno si tiene dentro, nel mio caso. Ehm, poi negli anni ho capito che pr determinati argomenti, o comunque nel tempo, ho iniziato ad aprirmi un po' di più, quindi sì, magari se mi stressa una co un argomento ne parlo. Oppure magari un un percorso mi stressa e ne parlo, cioè ad esempio ora all'università, che alla fine ho scelto scienze politiche e relazioni internazionali, ehm
Certo. Mh-mh. Okay. Mh-mh. Certo. Ah, bello!
Sì, sì, infatti poi sono molto soddisfatta dopo <chuckles> 3000 scelte e opzioni.
Mh-mh. <chuckles>
Ehm, e niente quindi ora dovrò scegl cioè, sono al mio ultimo anno, quindi dovrò sceglier la magistrale, che lavoro f voglio fare in futuro, però ho iniziato a prenderla molto con con tranquillità. Cioè, infatti la sto vivendo veramente serenamente, non stresso più nessuno, uhm, quindi sì mi ha m'ha aiutato molto in realtà quel percorso che avo fatto prima, però mi ha permesso anche di vivermi le cose molto meglio, quindi ora ne parlo banalmente, magari, del delle mie opzioni future, eccetera, anche in modo molto più naturale senza aspettarmi che gli altri mi dicano cosa fare o non fare. Io semplicemente ne parlo, e d'altra parte capiscono se io, ad esempio, volevo un consiglio o meno, sev semplicemente volevo solo aggiornarvi della mia vita e e basta.
Mh-mh. Bello! Mh-mh. Sì. Mh-mh. Mh-mh. Sì. A volte è un po' tipo un check-in no, cioè ti sto dicendo quello che sta succedendo nella mia vita, non ho bisogno per forza di un consiglio, voglio solo parlarne per esternarlo e basta. Mi sembra che tu la veda un pochino così a volte, mi sbaglio?
Ehm, sì, dipende, magari a volte dico espressamente: "Guarda, mi dai un consiglio su questo e questo e questo?" Se invece, n semplicemente ho voglia semplicemente di parlarne, ehm, lo dico, dico: "Guarda, vorrei parlarti di questa cosa." Cioè sono molto cioè comunque, secondo me, alla base serve comunicazione e secondo me poi da lì deriva la fiducia, perché se io ti dico espressamen cioè infatti, magari, le mie amicizie gli dico: "Guarda io so una persona che mhmm, sono molto riservata, quindi se ti racconto una cosa ci tengo che rimane tra di noi." E quindi già quello, se capisco che dall'altra parte m mi sta comprendendo, cioè, capisci che è una cosa che a me non piace e vedo che la sta rispettando, automaticamente ho molta più fiducia e quindi tendo ad aprirmi molto di più.
Mh-mh. Certo. Giustissimo. Mh-mh. Certo. Mh-mh. Giustissimo. Senti, m per quanto riguarda l'ambito magari lavorativo, ti è mai capitato che qualcuno tradisse la tua fiducia?
Uhm, allora più che ambito lavorativo è dove facevo volontariato, facevo la soccorritrice in ambulanza, quindi un ambiente molto ampio con tante persone diverse, con can tanti caratteri diversi e sì, mi è capitato. Cioè m'è capitato di questa persona che, uhm, faceva tanto l'amico, abbiam fatto pure un viaggio insieme eccetera, e poi dopo dopo il viaggio ho scoperto che in realtà andava a raccontare determinate cose agli altri, o faceva gira determinate voci. Ehm, in quel caso essendo a cun punto come ho detto prima una persona molto diretta, gli ho parlato e ho detto: "Guarda io sento questo e questo e questo"
Mh-mh. Sì. Mh-mh. <tsk> No. Mh-mh.
ehm, e poi vabbè ho ricevuto un: "No, ma io ste cose non le ho mai dette, non è vero, son voci che girano e basta, eccetera." Quindi da lì, cioè, ma prendo le distanze, poi ognuna fa la sua vita. Cioè quando vedo che, uhm, non puoi parlare con quella persona, cioè, non c'è comunicazione o dialogo, o comunque mi mi va un po' a svanire un po' la fiducia, a quel punto lascio andare, non me la prendo neanche più.
Certo, certo. Guarda io ti ringrazio, uhm, innanzitutto per aver condiviso il tuo punto di vista. Poi per la conversazione in generale, perché è stata davvero piacevolissima, e anche per avermi parlato un po' di te, della tua personalità e di come tratti la fiducia, appunto.
Grazie a te, è sta davvero un piacere e mi fa molto piacere che mi hai ascoltato nonostante tutte i miei problemi, a quanto pare.